Да-да, какие-то там покрытия, я так понимаю, могут, э, вз как-то неустойчиво себя вести вот в таком плане с на сковородках, там, а, на вот золотиночке особенно, ну, какие-то такие штуки. Ну, говорю, у нас вся посуда, ну, вот практически помимо пары бокалов, которые туда вот подходят, поэтому проблем нет. Вот, присмотрись, если думаешь, <chuckles> то присмотрись.
Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Мгм, интересно так. <laughs> Ну, это не скоро, но, возможно, да, когда-нибудь, когда я захочу автоматизировать вообще всю свою жизнь, именно, а, вот, а, домашние вот обязанности. Я очень хочу на самом деле. Вот, но вот я хотела это спросить. Ладно, оставим посудомойку. Насчёт, а а, именно стиралки. Стиралка. Вот, смотри, там же есть, э, такая тема, с что нужно постоянно одежду перебирать и загружать разное. Вот, кто этим занимается?
Мгм, мгм. М да. Мгм. Вот ты знаешь, мне кажется, у меня вообще в при этим занимается муж, то есть он и загружает, и стирает
А, ну вот, да, интересно. То есть он разбирается.
и развешивает, да. Но мне кажется, в принципе, у меня раньше было как будто больше каких-то нежных тканей в одежде, что ли, а сейчас как-то много таких вещей, которые не мнутся даже сильно, и как бы стирать их можно, ну, так не сильно аккуратно, скажем. Ну, мы в принципе обычно ставим деликатный режим почти на всё и небольшой отжим, чтобы потом это всё добро не не гладить. <chuckles>
М. Мгм. Мгм. М, ну, я вот, э, спросила почему? Потому что обычно, а, мужчины как-то очень плохо разбираются именно вот в этой сфере, именно стир в стиральной машине, как это всё разбирать, как, а, отделять там белое от чёрного, грубо говоря, да, как бы остальное-то они могут нормально делать и другие аспекты уборки. Но вот стиральная машина у многих прям проблема основная.
Мгм, мгм. Ага. Мгм. Ты знаешь, мне кажется, это вот уже у женщин не приходит, как вот врождённая какая-то опция, да. Ты вот родился и такой, знаю всё, как сортировать, щас разберусь с е руками.
Мгм, мгм, да. Да, да. Загрузили сразу с флешки, да? <chuckles>
Да, поэтому я считаю, что все обучаемые, а, и вот, э, пап это просто вопрос практики, и вот, э, ну, и и у некоторых вопросы лени, что они это вот, а, оправдывают себя тем, что я не разбираюсь. Ну, пару раз ты сделал, там, возможно, под присмотром того, кто разбирается, и и всё. Пару раз у тебя стали там все рубашки красными от какого-нибудь носка, и ты сразу начинаешь разбираться.
Мгм. Мгм. Ну да, мгм. <chuckles> М. <laughs> Слушай, да, правда, на самом деле учишься, скажем так, на ошибках, да, на грабли наступая.

Э, да, то есть загрузить, разгрузить, конечно, работа есть. Но ты знаешь, потом т у тебя так входит в привычку. То есть условно ты несёшь тарелку со стола, а вместо того, чтобы поставить её в раковину, ты ставишь её в посудомойку. Вот это твоё движение, э, получается. Ну, а потом разобрать. Да, и слушай, знаешь, она экономит не только время, но и воду, как я читала. Что, м, когда ты моешь воду вот, э, под краном, пусть даже ты выключаешь, да, на время его, пока ты там намылил, хотя, думаю, так не все делают, а, то у тя, вот, <chuckles> то у тебя гораздо больше воды утекает, э, чем при мытье в посудомоечной машине этой посуды. Я, ты знаешь, очень тоже была скептически настроена поначалу, э, к ней. Ну, это, видимо, как-то из дома идёт, привычки, потому что у меня родители всегда, в э, руками это всё мыли, оно вот как только мы познакомились с моим ещё тогда и и не мужем, он говорит: "Покупаем посудомойку". Я такая, да, говорю: "Зачем она нам нужна?". Он говорит: "Нужна нужна. Ты ещё увидишь, что это очень полезная штука". Думаю: "Ну ладно", э, м.
Мгм, мгм. Мгм. Да-да-да. Вообще не все. <chuckles> Да, это факт. Да. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Ну, то есть он знал заведомо, потому что он пользовался, да, раньше, видимо?
Да, да, он пользовался. Я такая думаю: "Ну ладно, ваши ваши деньги, ваша прихоть, хотите- покупайте". Я-то не против. И теперь я вот даже без неё, честно говоря, себе вообще, э, э, вот быт мало представляю. Вот.
Мгм. <chuckles> А, слушай, ещё говорят, я, слушай, я привязалась к посудомойке, потому что я вообще не знаю, как она работает, но, честно говоря, не пользовалась. Но, э, хотела спросить, там же ещё есть такая тема, что не вся посуда ещё туда вхожа, скажем так, и что-то всё равно вручную надо мыть?
Ага. Так, так. Ага. Да. Так и есть, э, но, ты знаешь, мы выбираем всю посуду, а, которая туда которую можно там мыть. Вот, э, то есть у нас заранее такую выбираем. И у нас ещё, знаешь, есть, м, э, плита, ну, варочная поверхность, она тоже, к которой не вся подходит посуда, она индукционная.
Ага, ну, ага, окей, так. Мгм. Мгм, мгм. Вот, да да. Тоже хотела как раз сказать насчёт индукции и вот газа. Да, там тоже разные нужны кастрюли с разным вот этим и и сковородки с разным покрытием и вот этим дном, да, разным.
Да.